Fíjate que traigo un problema últimamente. Me gustaría contártelo porque, no lo he hablado esto con nadie, eh, la verdad es que no lo catalogaba como un problema, pero ahora un poquito sí, y me gustaría que me dieras un consejo, una opinión diferente, una recomendación o algo que que me pueda ayudar y me haga sentir que esto ya lo estoy dejando atrás. Y es que mira, eh, yo toco el saxofón. Fue un instrumento que aprendí a tocarlo desde que era muy joven, en mi secundaria. Aquí en México es muy normal tener marching bands, que son como bandas musicales, estas que desfilan y hacen figuras y todo muy bonito.
Okey. Okey, ujú. Okey.
Eh, ahí aprendí y y agarré un un amor por tocar el saxofón muy grande, y aprendí también a lo que es, pues, el mundo de la música, a leer música, interpretarla, escucharla de una forma diferente y, pues, etcétera. Eh, recientemente un amigo me ofreció un saxofón, le llegó ahí de rebote, me se acordó que yo lo tocaba y pues, él se lo quería deshacer y ganarse un dinero. Me lo dio a muy buen precio y pues, lo compré.
Ujú.
La cosa es que ya los tiempos cambiaron, ya no soy un adolescente, ya tengo responsabilidades, tengo trabajo, ando ahorita como que metiéndole full al trabajo y aprovechando que el flujo económico está bueno, para empezar con todo el el el ánimo y el pie derecho el próximo año. Entonces, esto hace que luego no no se pare mi mente. Incluso, hay veces donde estoy todo encerrado todo el día, porque trabajo en casa, no me doy cuenta, ni de que hace frío, ni que está lloviendo ni que ya oscureció y este estrés y esta como que no desconexión de mi parte, hace que los pocos ratos de ocio que tengo y que agarro el saxofón y me dedico a desestresarme, no me concentro, no me puedo concentrar, mi mente divaga entre preocupaciones, entre pagos, entre "Tengo que llegar a tal meta de dinero", y y pues, siento que son ratos que que merezco, que s me hacen bien y quiero dejarlo atrás, pues, para para empezar a desestresarme.
Ujú. Okey. Claro. Okey, eh, entiendo perfecto, eh eh, la situación. Y y primero, me gustaría decirte que que, gracias por compartirlo, y pues, bueno, espero que en esta conversación, te puedas llevar algo positivo, y pues, que juntos podamos encontrar alguna solución o estrategia a a esta situación. Eh, así que eres músico. Eh, me gustaría hacerte un par de de preguntas, para tener un poquito más, eh, de contexto, ¿no? Em, normalmente Bueno, me comentas que que te sueles distraer, como que con pensamientos, eh, de estrés o preocupaciones, ¿no? Eh, pero me gustaría preguntarte, a ver, mm, dime, ¿prefieres escuchar, no sé, con audífonos? O la música así como que, en altavoz y disfrutarla. Y y, ¿qué tipo de música, como que te está costando, em, pues, escuchar? O sea, sería O disfrutar. O sea, ¿sería como tal, instrumental, o cuando empiezas como que, a querer tocar? ¿Cómo cómo funciona?
Claro. Justo es un muy buen punto el que tú tocas, porque como que para apreciar la canción, por ejemplo, eh, me enfoco en sacar esta canción. Me gusta sacar canciones modernas y adaptarlas a un estilo un poquito más de banda, de de de ensamble de jazz, que, pues, de eso va mi mi instrumento. Entonces, como que escucharla en sí, analizarla, ¿dónde podría cambiar qué notas? ¿Dónde podía entrar? ¿Cómo cambio la voz de la artista por mi instrumento? Eso está perfecto. La cuestión es cuando ya me pongo los audífonos, pongo la base instrumental y tengo que, pues, entrar en las pausas donde a mí me toca entrar, eh, la música es mucho de tiempos, es mucho de concentración y más en un ensamble. Entonces justo justo justo es la concentración ya a la hora del mero bueno, o sea, para el ensayo todo bien, pero cuando ya me pongo mis audífonos y tengo que cazar las notas, entrar justo donde tengo que entrar y tener un poquito más de de concentración y de oído y de cuidado, mi mente empieza a divagar en otras cosas, como que me estreso, empiezo a acordarme, pues, de alguna otra preocupación y ya de repente, ¡ay!, ya se me pasó y regreso la la canción y ya empiezo otra vez y estoy así como concentrándome y de repente otra vez ya se me pasó y me regreso. Te lo juro que me pasa como unas 6 veces, o sea, nada más no me puedo como que concentrar y por mucho que yo me enoje y diga: "No no no, a ver, o sea, eh, concéntrate ya ya pasaron 20 minutos, nada más tienes, pues, un ratito", como que justo empiezo a acordarme que, pues, solo tengo un ratito para este ocio, eh, después tengo que acabar mi trabajo, este, tengo que, pues, seguir dándole otro ratito. Ahorita mi trabajo tiene como unas gratificaciones por tu esfuerzo y más como ya es fin de año, estoy tratando de aprovecharlas, entonces no tengo horario, o sea, estoy tratando de trabajar todo el día y este ratito trato de aprovecharlo, pero me estresa que solo tengo un ratito. No sé si me entiendes. Es como de, mm, tengo estos 20 minutos, los voy a aprovechar y empiezo y empiezo y me distraigo y digo: <gasps> "Ya van 18 ah, ya ya ya ya van 2 menos y no he hecho nada", y sigo, y sigo, y sigo y ya van menos, es como que no sé, te digo, no me puedo desconectar, no puedo estar tranquilo. Luego el celular suena y ya me cambia y me saca totalmente del mood. Entonces, incluso, fíjate que luego me pasa en el coche, voy en el coche con mi novia, eh, hay una canción que me gusta y empiezo a contar, como que empiezo a pensar en otras cosas y ya más cuando digo: "Ay, oye, la puedes regresar, es como que no le puse atención", y y y sí, como que ando muy divagante.
Okey. Okey. Ujú. Okey. Ujú. Ujú. Okey. Okey. Okey. Okey, em, entiendo perfecto, o sea, como que tratas de concentrarte, pero pues simplemente no no logras, ¿no?, y justamente como que te molesta esta situación, y y oye, ya una última pregunta, como que pasar a a las sugerencias, em, eh, ¿qué buscas? ¿Buscas relajarte, buscas, eh, quizás algún punto de concentración o simplemente lo haces como que para disfrutar por gusto?, eh eh, ¿cuál es el objetivo como que de estos 20 minutos?
Es un conjunto de varias cosas, tampoco tengo una meta tan grande o tan de que: "No me voy a presentar o voy a hacer un ensamble o voy a grabar un disco". No no, es más un poquito como ocio, como para desestresarme, volver a reconectar con con algo que me gustaba mucho, que me apasionaba mucho y que encuentro sumamente interesante porque hay música ahí todos los días y todos los días sale canciones nuevas, eh, también tus canciones favoritas siempre van a estar ahí para ti, y desde que era, pues, más chico hasta ahora, mi gusto como musical es completamente diferente, también apre he aprendido varias cosas. Entonces, como que esta emoción de desestresarme con algo que me reta y que me gusta y que, pues, antes, en lo que era medianamente bueno, me atrae mucho, incluso como que quiero llegar a a un punto donde las canciones de la artista favorita de mi novia las logre sacar en en saxofón y le enseñe, porque es como que una faceta que no he visto de mí y me gustaría mostrarlo. Entonces, como que es es un poquito de desestrés. Pero sí me gustaría tomármelo, pues como reto personal, como un hobby bien establecido, un hobby bien hecho y y que de esta manera, como que haya otra parte de mi cabeza que esté retada, que necesita atención y que no solo sea trabajo y pantallas y pantallas y trabajo y y y que me deslumbre la luz azul de la pantalla y de la computadora y y que no sepa ni siquiera en qué día vivo.
Claro. Okey. Okey. Okey. Okey, eh, bueno, creo que, em, tengo un par de de sugerencias que, quizá, que te podrían ayudar. Eh, yo creo que podrás, quizás, hacer uso como de técnicas de atención para escuchar, eh, no sé, quizá también como que te sirva de que, justo, si te das esos 20 minutos porque tampoco dispones de tanto tiempo, quizá, puedas como que acomodar el ambiente que sea un momento para ti, que quizá pongas la, eh, apagues la luz y pongas como que una lamparita. Em, y que empieces como que, no sé, se me ocurre, que a respirar y como que, y a saber v vamos a desconectar tantito, que hables como que contigo mismo y que conectes como que con ese niño interior, igual, este, que pienses de que, no sé, recuerdes lo que sentías cuando eras niño y llegabas a tu clase de música y que cierres los ojos y como que pues, vayas, eh, dejando que tu imaginación, eh, y tus recuerdos y como que ese, eh eh, placer por algo que disfrutas, eh, pues, te ayuda a conectar igual, no sé, podrías i empezar a a notar sonidos, no sé, s de la canción que estés escuchando, eh, pues eres músico, ¿no?, entonces, debes de identificar bien, no sé, algún instrumento, lu eh, que el bajo, la batería y como que te concentres en ese sonido y y y eso te va a ir como que disfrutando literalmente fluyendo con la música y pues como que si se te olvi o sea, si te desconcentras, volver otra vez, como que al mismo instrumento, a a al mismo sonido y que pues, eso te vaya, eh, guiando, ¿no? Quizás, solamente que sean sesiones cortas, pero productivas y pues, que que reduzcas al lo máximo, pues, las distracciones, ¿no?, que sean esos tiempos, esos 20 minutos que sea ese tiempo para ti, eh, puedes incluso dejar el celular fuera o ponerlo en modo avión y que sea exclusivamente para ti y y para la música. Eh, quizá, ajustar el el volumen, pues, según el objetivo, ya sea bajo, sea alto y y quizá combinarla con actividades, no sé, suaves que que vayan, eh, ayudando, eh, pues, a la con a la concentración, ¿no? Quizá, te digo de que agarres el el el saxofón, que lo empieces a observar, al mismo tiempo como que empieces a recordar cómo cómo lo hacías cuando eras niño, eh, quizás te podría ayudar un un poco, eh, y pues también, te ayudaría sobre todo a a desestresarte, no sé, ¿qué opinas?
Okey. Sí. Okey. Okey. La verdad es que agradezco muchísimo tus consejos. Los sentí muy empáticos, muy cercanos y y como que muy alineados a lo que justamente busco. O sea, me me escuchaste perfecto y eso me me hace sentir muy entendido. Muchísimas gracias por eso. Creo que justo no había pensado esto de de dejar el celular afuera y que sea como que, pues, tiempo de calidad, o sea, sea si son 10 minutos, son 10 minutos de calidad con una concentración, dejar todo todo atrás, todo afuera, el celular afuera, tomármelo muy en serio y y me dio como que mucho sentimentalismo, esto de que recordara a mi niño interior que disfrutaba esto, que se emocionaba con esto y y yo no lo había pensado así, pero pero creo que sí tiene mucho que ver y y agradezco que hayas sacado este nuevo enfoque.
Claro. Sí, claro. Sí, claro. Solamente, eh, es que que es que tú te predispongas y que le des permiso a tu mente de dejar un poquito como que esos problemas. Yo confío en ti y sé que lo vas a ser increíble.
Muchísimas gracias. Cualquier otra cosa, voy a volver aquí contigo.